Ano? Sige go.
Pag nabura na sa mapa 'tong Pilipinas 'tas panibagong set ng tao na parang <chuckles> wala nang ano, di ba?
Hmm pwede, pero sabi ko nga di ba kultura yung nananalaytay sa'tin eh. So, kung sabihin nating lumipat man tayo ng ibang lugar like bagong country, pero kung yung panini yung ano mo yung yan yung paniniwala mo, yung andiyan yung kultura mo dadalhin mo rin dun.
Yun nga, eh. Hmm. Kaya nga. Ah, yun din, ganun din dad nilipat mo lang.
Totoo yan. Kaya nga ito naging hot topic ko nun yung whether magigita yong parang state ng US. Maraming ayaw, as in, halos lahat ng mga pulitiko. Uhm, parang magiging Hawaii tayo parang ganon or Guam.
Oo. Marami. Hmm, bakit? Oo, parang ganun, pal ah sa, eh, sa Guam o Saipan, oo.
Oh at ah, kumbaga out outside mainland na US state o province siya. Eh, kasi nga kapag nangyari yun hindi na, oh, oh wala nang piningan, wala silang kontrol, oo at mababatikos din yung mga prior na katiwalian, di ba? Makikita yun at malalantad yun at wala na tama ka, wala na wala na. Amerikano na yung maggo-govern, eh. So, sige ano yun?
Province, eh, parang province ng US, oo. Wala silang kontrol wala silang kontrol, oo. Hmm. Totoo yan, oo. Pero sayo, no, sa palagay mo ano kaya ang pwedeng gawin ng mga mamamayan para makatulong na kahit papaano ma kahit papaano mabawasan ang katiwalian? Kung meron man.
Hmm, kung sab ano bang lebel ito? So, sa kung sa lebel pa lang ng ano paglu-luklok na mga ano oo, dapat.
Extreme, eh, no? Oo, extreme na, eh.